Ừm, thì thiệt sự á nha, là có một cái vấn đề mà á, kiểu, gia đình mình á, kiểu, rất là hay ép mình là phải chọn một cái nghề ổn định mà, kiểu như là á ừ, kiểu như là, họ, kiểu, cái sẽ ép mình vô một cái nghĩa là, họ cho cái công việc đó là ổn định và họ thấy những cái công việc mình mong muốn á nó hông mang lại một cái gì lợi ích cao, hay là nó không mang lại một cái lợi ích nào cho xã hội hết. Nên thành ra á là ngay từ những cái đợt mà mình chọn nguyện vọng đặt đại học á, là ba mẹ mình đã làm áp lực cho mình rất là nhiều, và họ mong muốn á là á mình phải đi theo cái ngành này, đi theo cái ngành này vì á họ nghĩ là cái ngành ấy nó tốt, cái ngành nói sau này nó sẽ là có kiếm được cái công việc làm và có nhiều thu nhập cao á, nên thành ra á là, kiểu, khi mà hồi đó mười một đứa trẻ 18 tuổi mà bị áp lực, kiểu như, ba mẹ mình dùng rất là nhiều cách nha, nói nặng có nói nhẹ có. Và họ, kiểu như là, có một khoảng thời gian mà họ bảo mình là nếu mà mình cứ chọn theo cái ngành mình mong muốn thì mình phải tự chi trả đi những cái chi phí mình học đại học. Thì thật sự là với một đứa 18 tuổi ngay lúc đó rất là stress thì cái vấn đề đó tại vì tụi mình đâu có thể nào mà mình kiếm ra tiền đâu. Nên á là sau khi mà mình tốt nghiệp đại học xong, mình mong muốn, à, được làm một cái công việc khác thì ba mẹ mình lại, kiểu, ủa tại sao ba mẹ mình đã cho mình tiền để mình học hết 4 năm đại học đó như thế rồi, mà mày bây giờ mình lại chọn một cái công việc khác. Và họ, kiểu như là á, cứ bắt đầu ép buộc mình là "Ừ, cứ làm đi, ờ, chưa làm mà sao biết được á là nó có phù hợp hay không" ờ, hay là, kiểu như là, hay là mình, kiểu, mình không muốn đi làm nên là mình cứ phải kiếm một cái trường học để mình lấp liếm vô cái việc học ơ, cái việc là đi làm đó. Ý là họ áp lực mình rất là nhiều thứ, và ép buộc mình là phải làm cái công việc này, thì thiệt sự là mình đang không biết làm cái cách nào để mà, ờ, thoát ra khỏi được cái việc này á bạn?
Sao nè bạn? Vậy hả? À! Ừm, mình hiểu rồi. À! Mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu cái vấn đề. Đồng ý, đồng ý. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm, mình hiểu. Ừm, vậy luôn á hả? Hông có sao hết nè, cái việc mà khi mà mình bị, à, gia đình gây áp lực lên đó, thì nó rất là, ờ, áp lực, đúng hông? Tại vì chính trong căn nhà của mình, chính từ những người mình thương yêu nhất lại là những người gây áp lực, và nó khiến cho mình rất là khó xử, khi mà mình cũng có những cái nguyện vọng riêng của mình, cũng, giống như là, họ lại có những cái sự mong muốn riêng cho họ. Thì, ờ, để mà trả lời và cũng như là cho bạn được những cái lời khuyên chính xác nhất đó, thì mình cũng xin phép được hỏi, ờ, một vài câu hỏi để mà, ờ, mình có thể hiểu rõ hơn về cái tình trạng bạn đang diễn ra. Thì hông biết là bạn có thoải mái để mà bạn trả lời hay không nè?
Ô kê bạn, thiệt sự là bây giờ mình đang rất là áp lực á, nên là có gì cho mình xin lời khuyên nha.
Không sao Ừm, hông có sao hết nè. Rồi, vậy thì gia đình cụ thể ở thời điểm hiện tại là mong muốn bạn làm nghề gì? Và với cái lý do của họ là vì sao ha?
Ừm, thì thiệt sự là do gia đình mình cũng có những, ờ, bác, những anh chị làm về bên y tế á, nên là khi mà đặt nguyện vọng á là họ cũng mong muốn mình đi theo hướng y tế luôn, tại vì họ cho rằng những cái công việc đó nó, kiểu như là, nó không bao giờ nó thiếu việc hết, và lương nó cũng sẽ cao. Nên thành ra á nha, khi mà đợt mà đợt vừa rồi là khi mà hồi đó mình đặt nguyện vọng á, là khi mà ba mẹ mình, kiểu như là, ừ, nói mình là "Đặt nó đi, đừng có đặt một cái gì đó khác" và, kiểu, cái khúc đó là khi mà đặt nguyện vọng là mình chỉ đặt full những cái ngành v liên quan tới y tế luôn. Mà á nha, kiểu như là, mình đã cố tình chọn một cái ngành mà mình mong muốn thì sau khi ba mẹ mình biết á, ba mẹ mình xóa luôn, tự đăng nhập vào app để xóa luôn. Nên là thiệt sự là tới tận bây giờ khi mà mình đã tốt nghiệp đại học rồi á, mình vẫn bị gia đình áp lực về cái vấn đề đó luôn á bạn.
Ờ! Vậy hả? Ừm, đúng rồi. Sao nè? Ờ. Ừm, mình hiểu. À, vậy hả? Sao nữa? Ghê vậy! Ờ. Ờ! Wow! Mình mình hiểu rồi. Ừm, vậy thì bây giờ mình hỏi riêng về bạn đi, bây giờ mình hỏi riêng về bạn. Ừm, đối với bạn đó thì bạn đang hiện tại là bạn đang ưu tiên cái điều gì? Ờ, an toàn tài chính hay là cái công việc của bạn nó phải trùng lại với cái đam mê? Hay là công việc nó phải cho mình được nhiều cái thời gian rảnh? Đối với bạn thì bạn đang ưu tiên điều gì nhất nè?
Ờ, thì thiệt sự á nha, nếu mà nói cái ngành hiện tại của mình á, mình hông hẳn là mình ghét nó. Thì thiệt sự là khi mà mình học mình biết rất rất là nhiều thứ, biết được là, ờ, sức khỏe con người như thế nào, mình cảm thấy rất là hay. Nhưng mà nó hổng phù hợp với lại cái tính cách của mình cũng như là cái lối sống của mình á bạn. Nên là á thiệt sự là khi mà, kiểu, mình mà có đi làm cái nghề này á nó cũng sẽ hông có được duy trì lâu. Với lại quan trọng hơn là nó hông phù hợp á, vốn dĩ là nó không phù hợp là cái tính cách rồi, nên là dù là có đi làm thì mình sợ tại vì cái công việc là y ngành ngành y tế nói chung á thì nó yêu cầu cái việc trách nhiệm cao và mang tính con người rất là nhiều. Nên khi mà á, mình mà mình làm với cái tâm lý là mình bị ép á, thiệt sự là nó rất là vô trách nhiệm. Và mình cảm thấy là nếu mà mình cứ làm như vậy á, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác rất là nhiều, nên thiệt sự là mình mong mong muốn là có thể kiếm được một cái công việc mà mình thích và mình sẽ đi theo nó á bạn.
Ừm, hiểu. À, à, đó. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ. Đúng rồi. Ờ, mình hiểu. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu cái công việc y tế đặc biệt là cần cái sự trách nhiệm rất là cao, đúng hông? Và đặc à, đối với bạn đó thì đi được với ngành y tế cần phải có những cái thích nhất định, tại vì làm là mình sẽ làm trong một cái khoảng thời gian rất là lâu, rất là dài. Mà mình cũng hổng thể nào mà mình làm khoảng thời gian lâu dài trong một cái công việc mà nó buồn chán như vậy được, đúng hông nè? Và bạn là ưu tiên về cái điều là công việc mình phải thích nó trước để mà mình làm. Đặc biệt là đối với ngành y tế mình cũng không thể làm nếu mà mình không thích, hay là mình không có một cái lý tưởng nhất định. Ờ, vậy thì, ờ, cho mình hỏi thêm rằng là cái tình hình tài chính hiện tại của bạn là như thế nào? Cũng như là cái trách nhiệm gia đình bạn có cần phải, ờ, gửi tiền về gia đình hay không? Hay là bạn chỉ cần lo cho một mình bản thân bạn thôi?
Ừm, thiệt sự là, kiểu, sau khi mình tốt nghiệp xong mình cũng kiếm một cái công việc nó cái mức lương nó cũng vừa đủ, để cho mình có thể chi tiêu được những cái, kiểu như là, sinh hoạt cá nhân này nọ, nhưng mà, kiểu, khi mà mình chia sẻ ra với ba mẹ mình là, ờ, mình muốn học thêm một cái mới, mình muốn học thêm những cái mà mình mong muốn thì thiệt sự là mình đã bỏ 4 năm đại học của mình ra để mà mình học cái ngành nghề mà ba mẹ mình mong muốn rồi. Thì sau khi mà mình chia sẻ ra những cái cái ý nguyện đó thì ba mẹ mình nói là, ờ, "Tại sao không đi làm thử đi?", với lại, ơ, cái mức lương của mình nó cũng không đủ để nó chi trả cho những cái sở thích của mình đâu. Ờ, kiểu như là, ban đầu ba mẹ mình cứ, kiểu như là, do, kiểu, cứ khuyên bảo mình không nghe á nên ba mẹ mình cứ nói là, ờ, "cứ đi làm đi, cứ đi làm 1-2 năm đi, đi làm để cho biết là thật sự có thích hay không, hoặc là đi làm đi để có được những cái, gọi là, kinh phí nhất định" chứ ba mẹ mình sẽ không hỗ trợ nữa.
À, vậy hả? Ừm, đúng Ờ. Rồi. Ừm. Hiểu, mình hiểu. À! Ừm, cái tình huống này thực sự là nó cũng rất là khó khăn với bạn, đúng hông nè? Tại vì, ờ, không ai muốn rằng bản thân mình bị bỏ rơi, đặc biệt là khi mà mình chọn một cái nghề mà mình thích thì mình cũng cần một cái sự ủng hộ từ phía gia đình thì cái tình huống này nó hơi khó xử cho bạn bởi vì, à, gia đình áp lực bạn một hướng, bạn cũng muốn đi theo một hướng khác. Ờ, không sao hết! Thì ở thời điểm hiện tại đó, có thể là mình sẽ ngồi lại, mình ngồi lại để mình nhìn nhận một chút xíu ha. Thì bạn cũng có thể là bạn khám phá cái cách kết hợp an toàn giữa cái tài chính chính, gi giống như là, với cái sở thích cá nhân. Ví dụ, giống như ở thời điểm hiện tại nếu mà bạn nói là bạn không có muốn làm ngành y tế nhiều lắm, thì bạn cũng có thể thử sức với lại cái việc là mình làm y tế, nhưng mà mình làm ở những cái bệnh viện tư thôi và cái văn hóa cũng như là cái lượng công việc của họ nó cũng sẽ khá khác với lại ở những cái bệnh viện công, hay là những cái cơ sở công và bạn cũng sẽ có, ờ, được cái sở thích cá nhân của mình bởi vì trong những cái bệnh viện tư thì, ờ, về những cái quy định nó cũng sẽ, ờ, nói vui là nó nó nó, ờ, thoáng hơn so với lại, ờ, những cái nơi mà công chức, đúng hông nè? Thì mình cũng có thể coi nó là một cái, ờ, con đường trung gian, đó, để mà mình đảm bảo được cái thu nhập ổn định cho bản thân mình. Ngoài ra thì bạn cũng có thể là lập một cái kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn để mà mình đánh giá một cái nhu cầu thực tế, trước khi là mình đem, ờ, một cái bảng tài kế hoạch tài chính đó, mình đem mình cho bố mẹ mình coi và mình nói rằng là mình làm những cái ngành này, mình làm những cái nghề này, thực chất mình vẫn sẽ có được những cái số tiền, mức lương cao như vậy cho, ờ, bản thân mình, chứ cũng không cần phải là đi theo cái hướng của bố mẹ. Thì bạn thấy cái này như thế nào ha?
Ừm, chắc là, kiểu chắc mình nên cũng nên là làm đi làm khoảng một thời gian nhất định, đúng hông? Để mà, kiểu, nó vững về kinh tế hơn. Để cho ba mẹ mình có thể, gọi là, ờ, tin tưởng hơn là mình có thể chi trả ra được những cái, ờ, cái tài chính mà mình kiểu là, cái khoản tài chính mà mình phải, ờ, chi trả, ừm. Thì thật sự là mình sẽ cân nhắc cái việc này.
Đúng rồi. Ừm. Ờ, ừm, đúng rồi bạn ơi. Nhưng mà bạn cũng phải hiểu rằng là bố mẹ không có bố bẹ nào, ưm, bất kỳ mà muốn con cái của mình bị thua kém hơn so với người ta. Hay đơn cử chỉ là, ờ, bố mẹ của mình muốn là con cái của mình sau này không có được, ờ, công ăn việc làm ổn định hay là thu nhập cao. Đó cũng là một trong những cái lý do mà gia đình của bạn, ờ, đòi hỏi là bạn phải chọn nghề, ờ, y tế đó. Tại vì, ờ, cơ bản là gia đình của bạn cũng đã có được những cái mối quan hệ mà có thể khai thác ở trong cái ngành này rồi. Và bộ gia đình cũng nghĩ rằng là, à, khi mà bạn vào bạn làm đó thì gia đình có thể hỗ trợ trực tiếp 100%, và khiến cho cái cuộc sống của bạn nó rất là dễ dàng hơn, một những cái nghề nghiệp nó ổn định hơn và cái thu nhập cao hơn. Cho nên là mình nghĩ ở thời điểm hiện tại, ờ, giữa bạn và bố mẹ đang có một cái sự mâu thuẫn về cái cách giao tiếp, thì bạn cũng có thể là bạn xem lại cái kỹ năng giao tiếp với gia đình của mình nè. Vần ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm những cái nguồn hỗ trợ về tư vấn nghề nghiệp hay là tư vấn tâm lý đó, để mà bạn có thể là vừa đi được đúng hướng với gia đình mà lại vừa đảm bảo được cái sở thích của mình. Thì hông biết là bạn có sẵn sàng để mà bạn cải thiện những cái kỹ năng giao tiếp với gia đình của mình hông ha?
Ừm, thiệt sự là do có thể là do cái trước đây cái cách nói chuyện của mình, cũng như là cái cách mà mình truyền tải cái ý, mong muốn của mình với gia đình nó bị sai á, nên thành ra là ba mẹ mình lại hông có tin tưởng mình, kiểu, họ hay cho rằng là mình còn, kiểu như là, không có đủ kinh nghiệm để có thể, mà là, tự bước ra làm riêng á, nên là có một cái sự cản trở nhất định. Ừ, cũng có thể là do cái cách mình ăn nói nó không có được đem lại một cái sự tin tưởng á, ừ, nên là chắc là mình cũng nên thay đổi cái cách ăn nói của mình.
Ờ. Ừm. Đúng. Hông có sao hết nè, cho nên á, hồi nãy thì mình cũng có nghe rằng là bạn nói OK, bạn sẽ thử nghiệm bằng cái việc là bạn sẽ làm thử cái cái cái cái nghề đó, bạn sẽ thực tập, hay là bạn sẽ làm thử, ờ, trong cái công việc đó để mà bạn coi rằng là thứ nhất bạn có thực sự là bạn thích hay là bạn ghét cái nghề đó hay không. Thứ hai là cũng có được một trong những cái nguồn tài chính nó ổn định và cũng có thể sử dụng lại được những cái mối quan hệ mà, à, bố mẹ đã có sẵn ở trong cái ngành y tế đó, thì hông biết là bạn có sự thử nghiệm, hay là sẵn lòng làm việc thử trong cái ngành y tế hay không? Mặc dù mình biết là ở thời điểm bạn hiện tại bạn cũng hông thích lắm?
Ừm, thì thiệt sự là vốn dĩ là mình cũng hông có ghét cái ngành này, nên là chắc là mình cũng nên đi làm thử, như là bố mẹ mình nói, để mà có thể là, kiểu, cho ba ba mẹ mình thấy được là, ờ, cái sự uy tín của bản thân mình. Giống như là mình cũng sẽ đi làm theo bố mẹ mình mong muốn đó, nhưng mà mình cũng sẽ kiếm một cái mình cũng nên kiếm một cái nghĩ ngã riêng để mình có thể rẽ vào cái hướng mà mình mong muốn, ừm.
Đúng rồi. Đúng rồ À, hợp lý, hợp lý. Vậy thì bạn thấy rằng là, ừ, những cái lời khuyên ngày hôm nay đối với bạn đó là nó có phù hợp hay không ha?
Ờ, thiệt sự là sau khi được nói chuyện với bạn đó nha, cái mình cảm thấy được là, ừ, ba mẹ mình nói cũng hổng có sai. Nên là với lại quan trọng hơn là mình cũng biết được là mình nên làm như cái gì nè, mình nên đi cái hướng nào để nó đúng, thì thiệt sự là, ừ, ba mẹ mình cũng đâu có muốn mình là một cái người, kiểu, xấu này nọ đâu. Họ cũng muốn tốt, nhưng mà là do cái cách truyền tải của họ nó quá tiêu cực đi, do nên là mình mới hay có một cái thái độ chống đối như vậy. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều, cũng như cho mình được những cái cách, ờ, cũng như là lời khuyên để mình có thể khoác thoát ra khỏi cái sự áp lực này, và cũng như là nên làm cái gì nè, nên, ơ, bắt đầu từ đâu. Ờ, thiệt sự là cảm ơn rất là nhiều luôn á!
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. À! Ừm. Không có sao hết, và mình cũng chúc rằng là gia đình của bạn, và cũng như bạn là hiểu thấu hiểu nhau hơn ha. Và, ờ, hẹn gặp lại bạn trong một ngày mới, tạm biệt bạn nha!